Ah então. <laughs>
É muita diferença, entendeu. Só que aí eu fico assim, vamos lá, não posso ser hipócrita também e falar que dinheiro não não é nada. Gente, dinheiro é muito sou muito materialista. Só que eu se fosse, sei lá, um ano atrás, eu tentando me estabilizar, entrando num país novo, eu iria no paga mais certo. Mas por exemplo, eh, em ambos eu não poderia trabalhar agora, então eu entraria com um contrato de contrato indefinido não é que eles chamam aqui. E aí esses valores-chaves iriam reduzir do mesmo jeito, sabe. Então, o que eu já ganho pouco eu iria ganhar mais pouco ainda, e é, menos ainda. Aham. E aí eu fico nessa dúvida sabe tipo, "Qual seguir?". Eu também não quero ser tão superficial, sabe. Eu pensei muito sobre isso, eu pensei: "Poxa eu vou fazer esse voluntariado", e eu caí no erro de eu ter comentado com esse meu amigo, que eu tinha me candidatado lá e ele, ficou super feliz, "Nossa, não sei o que" e toda vez que eu vou lá o pai dele só fica me falando, quando ele tem carinho pelas meninas de lá, quando eu for era para me falar que ele ia junto também, que todo mundo conhecia ele lá. Então tipo assim, fica assim como algo mais significativo para mim, só que do outro lado, dinheiro e a estabilidade me pega, entende.
Sim. Sim. Sim. Menos ainda e o outro Uhum. Sim. Eu entendo completamente olha. Mas, me conta, eh, atualmente você tá em algum trabalho?
Olha não, eu estou só fazendo uns freelancers, né às vezes eu cuido de umas nenéns tipo da minha vizinha, vigio as crianças, mas nada fixo não, sabe. Nada que, por exemplo faça eu buscar algo muito, desesperadamente agora também, sabe, tá tranquilo também.
Uhum. Entendi. Tá entendi, você tem você tem tempo então. Eh, você tem educação financeira, responsabilidade assim, que você tem prazo para pagar alguma coisa, uma parcela, um aluguel?
É, tenho reserva, então aham. Sim. Ai, tenho, <laughs> aluguel todo dia 1º está batendo na minha porta.
Entendi. Então, olha você pode, eh, sim fazer, eh, esse voluntariado que eu acho que é interessante para você, mas você poderia usar ele para você fazer ali aos finais de semana, um dia que você estiver mais livre, mas pensando na sua carreira como você já estava, eh, querendo entrar ali na área da da genética, e algo pensando no seu futuro, né. E você falou assim de ser materialista, de gostar de crescer, para você crescer ainda mais na sua carreira e e e seguir nos seus planos
Uhum. É. Uhum.